Esatto, esatto. Per me è importante anche questo, tipo, che ne so io, il pollo, mhmm, ehm, ehm, mi lo adoro con <clears throat> scusami ho u a volte ho un po' la uhm, dei cali di voce. Ehm, ehm, ti dicevo il pollo per esempio, n non lo riesco a mangiare così g grigliato, come dici tu mi dà tristezza; e e quindi l lo faccio soffritto i cipolla, lo faccio cucinare, poi ci metto il curry e quando, ehm, ha in t uhm, già ha terminato la cottura, ehm, ci metto 2 cucchiai cucchiaini, scusami, di, mhmm, yogurt greco magro, che, ehm, è un sostituto della panna in tutto e per tutto, basta che non lo cucini, ed e rimane una cremosità, un sapore eccellente, però non è niente di che.
Sì, sì. Mh-mh. I sì, tranquil Eh, mh, no infatti pure io, sì. Buona. Eh, buo Mh-mh. Mh. Eh sì. È buo no infatti non è anzi salutare, fa bene. Buono, buono, vedi que per queste ricette fit allora mi devo affidare a te, me ne dai qualcuna. <laughs> Così, i inizio a farle anch'io, perché no io a me piace, poi mi piace sperimentare le cose, sarà che ho preso da mio nonno, che mio nonno è un grande cuoco, e sì, sì. Sì, sì, pure quando facciamo il barbecue, sai le costine di maiale messe a marinare, laccate, le fai cuoce' 4 ore, proprio queste cose questi rituali, no, diventa un rituale che stai là, lo tratti come tuo figlio, perché dici: "Non la toccare".
<laughs> Ah, vedi? È preso tanto allora, sin da pico Oh, che delizia. Oh, che meravigl Ma qui Quindi sul carbone, cioè sulla legna o
Sulla legna, sì sulla brace di legna.
E come si cucinano 4 ore le costine di
Eh, perché le avvolgi prima nella carta argentata. Io le faccio cuoce' prima con la carta argentata, sul carbone non troppo forte, e dopo un po' gliela tolgo, diciamo per fà la la crosticina. Eh, sì.
Okay. Fantastico. Io vedevo dei programmi che sono su Netflix, che sono praticamente delle competizioni che fanno assurde, sul barbecue in mhmm, in America. L'hai viste anche tu? Ma con il cioccolato.
Sì. Americane, sì. Le ho viste anch'io. Sì.
Ma io devo provare a fare 'ste cose.
Sì fanno certe cose che devo dì che gli ame ecco per gli americani, il cibo che mangiano gli americani non mi interessa niente, però per come fanno il barbecue loro, per le carni
Eh, anch'io la penso così. Anche anche il pulled pork, che poi è la carne, ehm, super, ehm, cucinata del Esa Mamma mia, fantastico.
quella cosa là mi mi incuriosisce. Esatto. E scotta, super sfilacciata. Sì, io diciamo che que no, no, non è pro pulled pork, però tipo quando faccio il sugo con le costatine di maiale, lo faccio cuocere talmente tanto che le ossa si sfilano e poi si sfilaccia tutta la carne. Quindi diciamo un pulled pork più all'italiana, al sugo.
Che f È fantas Più o meno quante ore? Per capirci.
Eh, almeno 4 ore.